อืม จะเป็นคนหวงเนื้อหวงตัว ใช่ไหมคะ ทางนั้น อา
อืม ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ จะไม่ค่อย แล้วแต่อารมณ์ค่ะ แล้วแต่อารมณ์จริง ๆ ค่ะ บางทีก็ให้ ยอมให้อุ้ม หรือบางทีเหมือนเขาง่วง เขาก็จะไม่ค่อยให้จับตัวอะค่ะ เขาจะนอน เขาจะหงุดหงิด
อาจจะคล้าย ๆ กันค่ะ ทางนี้ก็ค่อนข้างหวงเนื้อหวงตัวนะคะ เวลาที่เราเดินไปแบบ เขานอนอยู่ อย่างเงี้ย เดินไปจับพุง หรือว่าไปแตะตัวเขา คือเขา เขาจะยังไม่วิ่งหนีค่ะ แต่พอเราเลิกจับปุ๊บ เขาจะเลียตรงนั้นทันที ตรงที่เราจับ ประมาณว่าแบบรังเกียจมาก อย่ามาจับฉันนะ เออ <chuckles> ขนเสียทรง
อือฮึ อ๋อ ใช่ โอ้โฮ ขนยับ ขนยับ <chuckles> ใช่ ใช่ แต่ก็ แต่ว่าเหมือนแบบ เหมือน เหมือน เหมือนเขาไม่ค่อยชอบให้ยุ่งตอนเขานอนน่ะค่ะ
ใช่ ๆ อืม
ไม่รู้ทางนู้นเป็นเหมือนกันไหม เหมือนเขาแบบ "เฮ้ย นี่เวลา เวลาพักผ่อนฉันนะ" อะไรอย่างเงี้ย
ทางนี้ ใช่ อืม อา โอเคค่ะ ก็ทางเนี้ยค่ะ เวลาเครียดก็จะเล่นกับแมว อย่างที่บอกไป เอ่อ ทำความสะอาดห้อง หรือว่าบางครั้งก็จะเป็นการออกกำลังกายค่ะ อาจจะเป็นการใช้แรงที่ทำให้เราได้โฟกัสกับตัวเอง โฟกัสกับลมหายใจ ใช่ ก็
ใช่ ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ อืม เหมือนให้ลืม อืม เหมือนให้ลืมไปเลย โอ้ ก็ ก็โอเคนะคะ ได้ทั้งแบบคลายเครียด แล้วก็เหมือนได้สุขภาพไปด้วยในตัวเลย
เออ อืม ใช่ ๆ แล้วทางนั้นมีสถานการณ์ไหนแบบ เวลาที่ทำงานแล้ว ทำให้รู้สึกว่าเครียดมาก ๆ ไหมคะ แล้วมีการจัดการยังไงบ้าง?

ถ้าสมมุติว่าเป็นในช่วงเวลางานอะค่ะ เหมือนเราต้องทำ ยังต้องทำงานอยู่ ก็จะแบบว่าเหมือนเดินไปตรงอื่นสักพัก แล้วก็ถอน เหมือน เหมือนถอนหายใจ หรือแบบสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ ขอกดสั่งช็อกโกแลตเย็นมาสักแก้ว อย่างเงี้ย <chuckles>
อืม อืม อ๋อ จริง ๆ คือเราอาจจะน้ำตาลตกหรือเปล่า อาจจะไม่ได้เครียดหรอก น้ำตาลตก เออ ก็ต้องสั่งอะไรหวาน ๆ มากิน อ๋อ
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ บางที ใช่ ก็สั่ง สั่งมากินเสียหน่อย โอ้ ไม่ไหวแล้ววันนี้ วันนี้ต้องการแบบต้องการน้ำตาล อย่างเงี้ยค่ะ <chuckles>
อ๋อ เรานึกออกแล้วอะ อัน ใช่ที่เป็นผลไม้เคลือบช็อกโกแลตไหมคะ? ที่แบบแช่แข็ง
ไม่
ที่เขากำลัง ฮิตกันหรือเปล่า?
ก็ ก็ อ ก็ไม่รู้ กิน กินได้หมดเลยค่ะ ถ้าเป็นช็อกโกแลตกินได้หมดเลย ไม่ ไม่ ไม่เลือกเลย <chuckles>
อ๋อ อ้อ <laughs> แต่ ก เขาบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันมีงานวิจัย นะคะว่าแบบกินแล้วมันช่วยลดฮอร์โมนความเครียดได้ดี เออ อืม
ไม่ ล อา ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แต่อาจจะกินเกินปริมาณที่เขากำหนดก็ได้ค่ะ <chuckles> ความเครียด ม
กินเกินแล้วก็อาจจะก่อ ก่อให้เกิดโรคอื่นแทน แล้วก็เครียด เครียดเรื่องอื่นแทน ใช่ไหมคะ อ๋อ
ใช่ ใช่ แต่ก็ไม่ ไม่ค่อยได้เครียดเรื่องอื่นนะคะ เพราะว่าหลัก ๆ ในชีวิตก็มีแค่เครียดเรื่อง เรื่องงานอย่างเดียวนะคะ เรื่องอื่น ถ้าใครจะมาว่าเรื่องรูปร่าง หรือว่ากินไม่ระมัดระวังไม่ค่อยสนใจอะค่ะ <chuckles>
อืม อืม อืม ก็คือเราอะไม่ ไม่ได้สนใจสักเท่าไร สนใจแค่เรื่อง งานแล้วทำให้มันดี ให้มันบรรลุตามเป้าหมาย ใช่ไหมคะ เออ
ก็ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เพราะว่าบางทีอะอย่าง อย่างรู้สึกว่า คือถ้าคนเรามันความเครียดมัน มันมีตลอด อย่างเงี้ย แล้วเราไม่หาความสุขใส่ตัวเองอะงานมันก็ไม่มีประสิทธิภาพ ก็เลยแบบว่า เอ่อ ก็ พอคราวเนี้ยงานไม่มีประสิทธิภาพ แล้วเราเกิดว่า เจ้านายเราไม่พอใจ ไล่ ไล่เราออก หรือว่าแบบลดเงินเดือนเรา มันก็เครียดกว่าเดิม ใช่ไหมคะ ก็ทำงานให้มีประสิทธิภาพดีกว่า เรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยแก้ไขเอาที่หลัง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะคิดอย่างนั้นมากกว่า
อืม เครียดกว่าเดิม <chuckles> <chuckles> อา อืม